Ouais, ouais, c'est énorme en vrai, 50 minutes de route en voiture, c'est énorme.
Donc, heu, c'était c'était beaucoup trop, donc c'est pour ça, effectivement, si tu as 50 minutes de bus, heu, je m'en moque complètement parce que, le bus c'est pas moi qui le conduis, donc en fait, c'est comme si j'étais, heu, encore chez moi et que je je peux faire ma vie, tu vois? Je peux lire, je peux je fais ce que je veux. Hem, par contre, oui, heu, c'est pour ça que je disais, tu vois au-delà de 30 minutes, trouve que ça fait beaucoup, parce que dès que tu prends ta voiture pour te déplacer, bah en fait, heu, ces 30 minutes là, elles sont un peu perdues quoi. Enfin, tu les passes dans ton transport, heu, enfin, dans dans ta conduite quoi, donc, heu
Ouais, bien sûr. C'est ça. C'est ça.
c'est c'est pas, en fait, tu ouais, tu peux vite, heu, passer du temps, heu, dans le trafic routier et tout
Ouais. Bah, c'est ça et puis en plus, heu, que tu sois, heu, parce que forcément tu vas taffer à une heure de pointe, parce que tout le monde à peu prêt taff à la même heure, donc, heu, le périph il est bouclé et tout quoi, forcément c'est super, heu
et heu Bah, c'est ça, la plupart, heu, voilà, <chuckles> exactement. Non, mais c'est ça. Ouais, ouais, ouais, donc, heu, mmh, c'est c'est c'est vrai que, tu vois ça, je je trouve que c'est un critère un peu. De pas dépasser les 30 minutes de route pour aller à la ville, bon par contre, pas non plus être trop prè enfin, ne pas non plus être dans la ville quoi en fait. Après, heu, si un jour je trouve, heu, bah voilà.
super pas agréable quoi. Ouais. Ouais, comme comme quatre-vingt-dix pour cent des gens, en fait, tu as ton taff en centre ville et ton ta maison, elle est en en bordure ouais.
Bah, aller en bord enfin en banlieue ou en ouais, heu, c'est ça en périphérie, heu, mais, hem, tu vois je me dis en vrai, si un jour, heu, genre, il y a une ville où je dois aller travailler et que je trouve un village qui est à 5 minutes, bah, là, heu, c'est génial, hein, heu. <chuckles> On va pas on va pas cracher dans la soupe, hein.
Bien sûr. Ah bah, ouais, ouais. Bah, c'est pour ça que justement les les petites villes, heu, à chaque fois l'immobilier elle peut flamber parce que c'est toujours la solution de secours. En parce que, en vrai, heu, enfin, tu prends, heu, par exemple au nord de la France avec Lille, heu, tout est à proximité, heu, de Lille quand tu es à peu près, heu, à à des villes, heu, comme Roubaix ou à Avesnes-le-Sec ou, hem, pas Avesnes-le-Sec, heu, je suis je suis bête je connais pas. Heu, mais en gros, c'est vraiment, heu, c'est vraiment à 2-3 stations de métro quoi, donc c'est vraiment abordable quoi.
Oui. Oui. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est très, très proche, ouais. Non mais c'est sûr c'est c'est bien. Je trouve que c'est important aussi de garder, tu vois cette proximité parce que, mmh, bah, il ne serait-ce que tu as des des activités, des choses comme ça. Heu, des fois tu pourrais te restreindre, heu, genre, heu, si tu habites un peu loin par rapport à la ville, heu, bah, il suffit, je sais pas par exemple, tes potes te proposent une sortie, heu, je sais pas, une sortie au musée ou enfin, j'en sais rien tu vois? Heu, en soirée, hem, ou au théâtre ou que sais-je? Et heu, enfin, le truc, c'est que c'est en soirée, tu vois? Et du coup, bah tu sais que ça va se finir peut être à 23:00 et admettons, toi, as encore, genre, 50 minutes de route derrière, tu taffes le lendemain. Bah, franchement, on va pas se mentir, heu, il y a peu de chances que tu acceptes parce que, bah, ça risque d'être, heu, difficile, tu vois? Enfin, genre, tout dépend de ton mode de vie, mais ça prend beaucoup de temps, et je me dis, bah, qu'en vrai, quand tu es quand tu as la possibilité d'être proche, heu, de la ville, heu, mais pas d'être dans la ville, bah, au final, heu, puis aussi, heu, je sais pas si tu es d'accord? Mais quand quand tu habites dans la ville, heu, des fois, heu, tu mets autant de temps en transport, voir, heu, plus, que si tu habitais à la campagne, heu, pour faire le le trajet pour aller au boulot, tu vois? Enfin, des fois, c'est très pénible, hein.
C'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Oui. Ah, ouais, c'est fou.